Quiero compartirte que, en los de bueno, es una situación que, de hecho, ya lleva bastantes años, pero ahora particularmente yo tengo una hermana que es adolescente y me me me me cuesta un poquito como que lidiar con ciertas decisiones que toma o ciertas cosas que hace, porque, eh, pues, digamos, ya ya son otras generaciones, ¿no? Entonces a mí me me cuesta un poco comprenderlo. No sé si se deba precisamente a eso o si realmente, pues, exista algún error de su parte o de la mía, pero
Okey. Okey.
lo que yo, pues, he intentado hacer o he intentado decir como que no es bien visto, y muchas veces me ha generado, pues ciertos eh, desacuerdos con con especialmente con mis padres que, pues, también son sus padres, ¿no? Y me me me han dicho como de: "Oye, ¿sabes qué? Pues es que, eh, tú eras así", o y yo les digo como de: "No, es que yo no era así, no pasaba esto, no pasaba aquello". Entonces, como que tenemos ahí puntos de vista encontrados y muchas veces terminamos más discutiendo que hablando. Y, pues, yo quisiera preguntarte si tienes, eh, algunas ideas sobre cómo puedo, mm
Okey.
comunicar estas eh pues, decisiones sobre la crianza o hacerles ver a a mis padres, eh, pues, lo que trato de transmitir, pero sin que se molesten y sin tener que estar, pues, discutiendo o peleando ahí con con mi familia.
Okey, me entiendo perfecto la situación. Y y primero que nada, pues, lamento mucho la, eh, pues, esta situación que por la que estás atravesando. Mm, espero que, pues, con esta conversación logremos, pues, te lleves algo positivo, alguna sugerencia, recomendación que que te ayude, ¿no? Que te sea útil. Eh, solamente me gustaría hacerte un par de preguntas para tener un poquito más de contexto. Eh, por lo que entiendo, eres el hermano mayor, ¿no? Entonces, eh, pues suele ser normal que tengas este tipo de de pensamientos. Em, normalmente, eh, ¿crees que ha variado, eh, quizás la forma de crianza de tus papás, cómo lo hicieron contigo y de cómo lo están haciendo con tu hermana?
Sí, sí, sí, creo que es, este, lo lo que más noto porque, em, pues, incluso, se los he llegado a decir, ¿no? A ellos, como de: "No, es que a mí si yo hubiera hecho eso, ya me hubieras, eh, castigado, ¿no? O ya me hubieras quitado el celular, y y a ella la estás dejando". Entonces, creo que sí es es bastante notorio. Eh, sí, sí creo que nos han criado y educado de de una forma diferente, a pesar de que, pues, en esencia se tratan de de mantener los mismos valores. Y, no sé, si es porque como que ya, eh, tal vez están cansados o o, la edad, o o que pueda ser, em, que tratan de adaptarse, ¿no? Igual a a la nueva generación y a la que pertenece mi hermana, o o si, mm
Claro. Okey.
pues, hasta cierto punto como que confían en que yo los puedo apoyar, o o, ¿qué será?, pero sí, definitivamente es muy notorio que no es la for la misma forma, eh, que fue conmigo.
Okey, y y para esto, ¿cómo te llevas con tu hermana? Eh, ¿te llevas bien? ¿Quizá eres como una figura de autoridad? ¿Quién es la la la figura de autoridad que, eh, pues, a la quizá a la que ella más respeta en en este en esta familia? O sea, ¿cómo cómo funciona ese rol?
Yo creo que sí, yo creo que sí soy una figura de de autoridad para para ella, pero, mm, pues eso implica que no nos llevemos tan bien. O sea, no no es que tengamos alguna batalla ahí, este, que estemos librando constantemente, pero sí, em digamos, no no somos, eh, las personas más unidas. Simplemente, pues compartimos, eh, de vez en cuando, o nos podemos sentar a ver películas, pero no no soy esa persona a la que le cuenta lo que le sucede, eh, en en la escuela, o si le gusta alguien. Como que nuestra comunicación se se centra un poquito más en en la parte de cuando ella necesita apoyo, cuando también necesita, pues quizá alguna pequeña, eh, corrección, y también, pues cuando yo, digamos, la la invito a a ver alguna película o cosas así.
Okey, okey, eh, entiendo. Y, mm, eh, normalmente, eh, ¿cómo suele reaccionar, por ejemplo, tus papás? Eh, cuando tú o sea, ¿tú has intentado corregir directamente a tu hermana o, simplemente, si ves algo que no estás de acuerdo, vas y se lo comunicas a tus papás y a ella no le dices nada?
No, sí, este, lo he hecho directamente yo con con ella, y siento que eso es otra de las cosas que les les ha llegado a a molestar a mis padres, porque, pues, muchas veces mi mi papá se encuentra trabajando, a veces mi mamá también trabaja. Entonces, em, pues, digamos que no tienen tanto tiempo como para estar ahí, eh, supervisando del todo y, digo, mi hermana, si bien es cierto, es adolescente, pues, ya tampoco es es es una niña, ¿no? Entonces, eh, también como que es esa parte es la que me me pone un poquito de de mal humor, porque, pues, yo trato como de de explicarle, ¿no?, pue con con palabras, que entienda, este, que, digamos, ser amable y diplomático, más que tener una discusión o algo así. Pero hay hay veces que no me entiende o o tal vez no me quiere hacer caso, no sé qué pasa, pero sí termino, en ocasiones, incluso levantando la voz, ¿no? Y y claro, su reacción no es la mejor de del todo, pero pues termina, hasta cierto punto, respetando, ¿no?, lo que le digo, y si tiene que hacer algo lo hace, Pero se genera como que esa pequeña fricción, y también con mis papás, porque, claro, ella les dice, ¿no? <chuckles>
Claro. Claro. Mm, okey. Okey, okey, entiendo perfecto la situación. Y bueno, creo que con este contexto, eh, puedo darte un par de sugerencias. Eh, primero que nada, me gustaría muchísimo destacarte, pues, esta, eh, esta labor, eh, el cual, pues, que no te valga la crianza o la educación de tu hermana, que quizás los valores que está adoptando y la forma de ser que está llevando. Eh, me parece muy destacable que, pues, quieras hacer un cambio y que no, no te dé igual, ¿no? Porque al final de cuentas es una persona que que te importa, ¿no? Solamente que, eh, quizás sí, em, podrías actuar de quizá de una manera más inteligente, porque, eh, pues, en primera tú eres su hermano y, pues, a pesar de que yo entiendo que por ser el hermano mayor, como que sientas esta responsabilidad, eh, pues, no es tu responsabilidad y tampoco tu obligación. Y quizá, pues, porque tus papás están ocupados y y no la ven tanto, quizá no ven como que la magnitud del problema, y quizá todavía si tú vienes y como que se los comentas en un tono enojado, y como frustrado, como de: "Oigan", o quizás tan tono de reclamo, pues, ellos lo toman como tal, como si fuera reclamo y no te toman en serio, ¿no? Creo que a veces, eh, por más edad que las personas tengan, los padres suelen ver a los hijos siempre como chiquitos, como menores y y les cuesta validar lo que piensan o o comprender que, en este caso, tú ya tienes un criterio, una forma de ser y que si lo estás haciendo es por un bien, ¿no? Eh, entonces creo que quizá podrías, eh, establecer límites, eh, de manera respetuosa, inteligente, y y que nada más, eh, hagas el comentario desde un tono calmado, y que con la persona que más confianza tengas, no sé si sea tu papá o tu mamá, eh, com como que en donde pueda ser mejor escuchado, mejor recibido, decirle: "Oye, eh, fíjate que pasó esto, eh, no me parece, porque considero que las cosas no deben ser así. La verdad es que me preocupa en que se pueda convertir, me preocupa lo que le puede pasar. Pero, eh, ya he visto que tú te molestas si yo me meto. Entonces, a partir de ahora yo no me voy a meter, eh, solamente que, pues, tampoco, eh, pues, tampoco te quejes ni ni me digas nada, yo solamente cumplo con con comunicarte que no estoy de acuerdo y y tú sabes, ¿no? Después no no digas que yo no te lo advertí". Quizá, eh, desde una manera más clara y firme, em, pues, aprenden a a escucharte, y también quizá podrías, em, con tu hermana aplicar más o menos la misma manera. Eh, ya no regañarla, porque al final de cuentas, pues, no eres sus su papá, ¿no? Y, eh, pues, este tipo de quizá de que la regañes, eh, provoque, pues, que su relación como hermano se vea afectada, eh, se tenga roces, y que ella lejos de verte como tu hermano, también te vea como otro papá, ¿no? Entonces, eh, pues, solamente se van a a disgustar, se van a pelear, y al final ella con con tus papás va a estar bien, ¿no? Entonces, puedes, eh, implementar límites de que: "Ah, bueno, si tú quieres hacerle estos a mis papás, está bien, pero conmigo no va a aplicar". Y que también, eh, mantengas ese, eh, límite de que, em, pues: "Conmigo esto no aplica, sí te quiero decir que estoy decepcionado porque no esperaría que tú actuaras así y me duele porque me importas. Pero, eh, bueno, espero que te hagas responsable de de tus acciones y que y que aprendas ¿no? Yo ya no te voy a decir nada". Y que trates como de soltar un poquito esta situación, que no te afecte, que no te enoje y que al momento de de soltarla, pues pues, quizá ella cap de así le aplique ¿no? Bien, eh, dicen por ahí que, eh: "Lo contrario al amor no es el odio, sino es la indiferencia". Y quizá, pues, como es anto adolescente, quizá un poquito de indiferencia, eh, pues, podría ra razon reaccionarle y hacer que, pues, piense un poquito más las cosas, y y tenga un poquito más de conciencia al actuar. No sé, ¿qué opinas?
Ah. Claro, creo que tienes razón en en ambas partes, creo que sí tengo que replantearme la forma en la que, digamos, la la corrijo, ¿no? Y y sobre todo, pues, con con este tipo de de diálogos, con la la comunicación sin ya tampoco estresarme tanto, tomármelo tan tan a pecho, porque tal cual lo dices, ¿no? Este, no no no no es tanto mi mi responsabilidad, a pesar de que si es, eh, pues, una persona que que me importa, creo que la mejor manera de hacérselo saber es, precisamente, em, pues, comunicándoselo, y también dejando que que aprenda ¿no? Incluso de de sus propios errores, y si los tiene que cometer para darse cuenta, pues, a veces es lo que lo que se necesita y, bueno, e en ese aspecto creo que me has dejado bastante claridad, y yo te quiero agradecer mucho por por escucharme, por esas recomendaciones y, sobre todo, por hacerme reflexionar. Creo que tienes bastante razón, y así lo lo voy a comenzar a aplicar. Muchas gracias.
Claro. No, al contrario, gracias por compartirlo. Eh, recuerda que yo estoy aquí para apoyarte y para escucharte, y sé que lo vas a hacer de manera increíble. Yo confío en ti, mucho éxito.
Gracias.